D'accord, ah oui d'accord, c'est quand même, heu, loin, là c'est plus c'est plus vers le sud, plus au soleil.
Oui, c'était au Pays Basque. Exactement. J'étais parti avec, heu, avec ma copine de l'époque, parce qu'en fait on avait on était partis en vacances là-bas il y a, heu, 2 semaines. Et on était tombé amoureux de la région, en fait, on a trouvé ça vraiment joli, c'était, heu, c'était calme, c'était sécurisant et c'était vraiment une, heu, un un très bon souvenir de vacances. Alors du coup, comme on se voyait pas rester tu sais, en région parisienne, ni elle ni moi, d'ailleurs, bah, en fait, on a décidé de, heu, carrément partir là-bas, en fait.
OK. Mmh. D'accord, ouais. Mmh mh. OK ouais. Mais parce que toi, en fait, la région parisienne, heu, ça te convenait vraiment pas, heu, avec quoi? À cause du monde, de l'agitation, de la grosse ville? C'est ça?
Exactement. Bah, en fait, c'est un peu tout, tu sais, c'est comme tu dis, c'est ça: le monde, l'agitation, les les prix qui sont très chers. Heu, la jungle de béton, heu, c'est <scoffs> c'est sale, heu, c'est, heu, c'est pas sécurisant, c'est quand tu sors avec ta copine, tu as peur à chaque fois pour elle et tout. Donc bon, non, c'est pas c'était c'est pas un climat sain, tu vois?
Oui. Mmh. Pas reposant non plus, ouais. C'est pas idéal, ouais. OK ouais. D'accord. Et donc du coup, heu, Bayonne, ça te plaisait alors quand même, heu, mais tu es pas resté?
Alors, oui, heu, enfin, si tu veux, hem, j'étais j'é j'étais enjoué, j'étais content de de partir enfin de la région parisienne, et mais, heu, en fait, je m'attendais pas à ce que ça se passe pas si bien que ça. Parce que, heu, en fait on était dans un appartement, heu, qui était pas trop mal, mais ça restait un appartement, donc avec des voisins. <laughs> Avec, heu, des gens qui étaient un peu ouais, un peu sans gêne, aussi, comme voisin, j'ai pas eu de chance aussi là-dessus.
Ah mince. Mmh mh. Oui, bah oui, comme comme toujours. Ah bon? Qu'est-ce qui se passait là, avec eux?
Eh bah, on avait un couple en bas qui arrêtait pas, pareil, de de s'embrouiller, heu, jusque ouais, ouais, mais c'était violent, hein, parce qu'ils s parce qu'en fait ils sortaient et ils criaient dehors, donc en fait, tout le monde entendait. Ouais, ouais, ouais, c'était c'était le couple expansif, tu vois?
Ah mince. Ah! <chuckles> Ah c'est <chuckles> Ah ouais! Ah, c'était encore pire que ceux de de région parisienne, au final.
Bah c'est ça, c'était au lieu au lieu que ce soit en au-dessus, c'était en bas. Donc bon, on a eu un peu moins de nuisance si tu veux, quand ils étaient à l'intérieur. Mais heu, ouais, ouais, dehors et puis une une fois carrément, heu, bah, il y a il y a la police qui est venue et tout, donc, heu, c'est Ouais, ouais, ouais, c'était chaud. Et heu, puis heu, sur place, j moi j'ai pas j'ai pas trouvé de de de travail, heu, donc, ouais c'était, heu, c'était un peu une une sale ambiance et puis après, heu, on s'est on s'est bien éloignés avec ma copine de l'époque et tout, donc, bon
Mmh. Ah ouais. Chaud. Ah mince, ouais. D'accord, vous vous êtes séparés en fait, c'est ça?
Ouais, on s'est séparés, heu, on s'est séparés là-bas.
OK. D'accord.
Donc, du coup, après je suis rentré, heu, en région parisienne. J'ai eu un plan, heu, en fait c'est mon beau-père si tu veux il a, mmh, il il tenait un une brasserie qui faisait tabac, aussi
Mmh. D'accord, ouais.
et hem, et du coup, il y avait un serveur, heu, qui, heu, qui était qui était en arrêt maladie, et heu, il m'a proposé de de de prendre sa place, barman, heu, et serveur. Du coup, je faisais les 2. Et ça c'est bien ça c'est bien passé.
D'accord, tu avais de l'expérience toi, là-dedans, là? Ça s'est bien passé?